Iya betul.
Iya, terus ada lagi kat ada lagi gak kira-kira?
Terus 1 lagi, ada lagi yang suka tidurnya, eee, telentang terus kakinya diangkat gitu, pas kalo tidurnya udah pules banget iya, kakinya met kakinya sama tangannya gitu, eee, diangkat jadi jadi lucu banget dia kebi kebiasaan lucunya kayak gitu kalo lagi tidur. Terus, eee, telentang gitu, terus kakinya diangkat iya, bener, telentang, perutnya ke mana-mana kan, jadi pengen digangguin. <chuckles>
Diangkat? Heeh. Oh. Mhm. Bentar, tidurnya telentang? <laughs> Kayak apa ya? Astaga. Iya lucu banget kalo gitu. Emang dia bisa tidur kayak gitu ya?
Iya, kalau tidur kayak gitu, kalau udah pules banget apalagi. Terus kakinya diangkat-angkat gitu tangannya. <chuckles>
<chuckles> Waduh. Oh, aku kayak agak lucu ngebayanginnya gitu. Waduh baru tahu aku, kucing bisa tidur kayak gitu ya.
<laughs> Iya <chuckles> memang kucingku. Aduh, kebiasaan kucing. Apalagi ya, mmm. Oh, ka ka kalau itu bukan bukan kebiasaan lucu sih, dia kalau minta makan tuh, apa, suka kayak manggilin terus tempat makanannya tuh dibunyi-bunyiin gitu kalau lapar. <chuckles> Iya kayak iya kayak manggilin kita, <chuckles> "Sebenernya nih gua laper nih." <laughs>
Oke. Oke, terus ada lagi, Kak? Ada lagi ada lagi? Atau udah? Mmm. Apa apa? Iya? Heeh? Ah, dia bunyi. Dia kayak nepok maka depannya gitu ne apa, nep nepok wadahnya ya? Oh, astaga. <laughs> Biasanya kalo kucing mau minta makan dia ini gak sih, kayak ngelus-ngelus dulu, ngelus ke kitanya dulu kan? Iya.
Oh, iya, kayak kayak ngedusel-dusel gitu, iya bener bener bener.
Iya, tapi kalo kucing ini kayaknya dia agak arogan ya, karena dia langsung nepok wadahnya doang buat manggil majikannya.
<giggles>
Kayak apa sih, tahu gak sih Kak, kalo misalnya de kayak di restoran atau gimana gitu, eee, buat manggil apa, buat manggil pelayannya kan, pake bel itu kan? Iya, ini sama gak sih sama gak sih? Iya. Iya, jadi ibaratnya itu yang jadi majikan adalah kucingnya, bukan kita. <chuckles>
<laughs> iya, <laughs> iya betul. Iya, sih mirip gitu kayak gitu. Iya kan makanya ada istilah, "Kita babunya" kan ya?
Iya, kita jadi babunya padahal kita yang punya dia ya, aduh.

Ada yang gak akur sih. <laughs> Iya, ada tuh yang kucing yang terakhir tuh kayaknya dia pengennya tuh semuanya tuh sayang sama dia. Dia yang kucing emang paling cantik sih, dia yang paling cantik, gitu jadi <giggles> jadi dia enggak suka sama kucing ada tuh ada suka hati kucing lokal tuh warna abu-abu dia enggak suka banget sama dia, tapi emang yang kucing lokal itu emang bandel sih. Dia, eee, <sneezes> mhm, suka keluar-keluar gitu.
Gimana? Oh, ada? Mmm. Mmm. Oh. <chuckles> Astaga. Iya iya pantas. Mhm. Iya. Heeh. Oh, bandel. Mmm. Mmm, oke oke.
Kadang jadi kalo pulang ke rumah enggak akur gitu.
Iya.